Hangi kokular seni geçmişe götürür diye sorsam neler dersin?
Ya, gerçekten, eee, bu konu benim için önemli bir konu, çünkü, eee, burnum biraz koku ya iyi koku alır derler hep. Ve geçmişten de, yani, olumlu, olumsuz birçok şey aklıma geldi şu an, istersen birkaç tanesini anlatabilirim. <chuckles>
Ha. Hı hı. Ya, lütfen, eee, aslında koku duygusu, duyusu çok güçlü bir duyu değil mi? Yani, hani, bir anda, böyle, bir sürü şey a eee, hissettirebiliyor insana. Peki, neler o aklına gelenler?
Hı hı. Gerçekten. Ya, neler, şimdi, ımm, çocukluğumdan bazı yemek kokuları hiç gitmiyor aklımdan aslında. Mesela, işte, ramazan aylarında, emm, ben bir kasabada doğdum, küçük bir kasabada, İç Anadolu'da ve, şey, eee, pide yaptırmaya, eee, gitmek diye bir şey vardı ramazan pidesi. İşte, yumurta götürüyorduk, hani, herkes kendi bazısı yumurtalı bazısı, yumurtasız, onu sıcak bir şekilde yaptırıp kuyrukta beklenip, işte, annemler de bizi yolluyorlardı.
Hı hı. Hımm. Ne güzel. Ha. Ha, kendi malzemelerinizi fırınına götürüyordunuz.
Eee, sadece yumurta, hani, yumurtalı isteyenler için. Imm, işte, o oradaki o susam üzerinde susam veya çörek otu olan, o pişen, sırada beklediğim yerdeki, eee, fırınlardaki şeyi unutamıyorum, pide kokusunu. <chuckles>
Ha, anladım. Hı hı. <chuckles> Ya, şu an, tam olarak, ne hissettirdim mesela sana, o yumurta götürdüğün o anılar, sonra o pidenin çıtır, çıtır, taze, taze pişmiş pidenin o kokusu şu an burnuna gelince neler geldi aklına ilk?
Hı hı. <scoffs> Ya, neler geldi aklıma, o anda orada çok küçük olmama rağmen, hani, belki, eee, ne bileyim 10-11 yaşlarında falanım, hani, o sırada bekleme sorumluluk alma duygusu.
Hı hı. A! Güzel, güzel bir nokta.
Evet, sonra, işte, oranın o kalabalıklığı, emm, boyumu boyumun birçok kişiye göre çok kısa o olması ve, hani, böyle, görmeye çalışmam, <chuckles> fırını. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Birtakım şey, çocukluk, eee, zorlukları diyelim. <chuckles>
Evet, ama çok eğleniyorduk, hani, eee, kız kardeşimle gidiyorduk. Hani, biz de çorbada tuzumuz olsun havasında, işte, ramazan ilginç geliyordu bize. Aaa, işte, hı hı, tam böyle top patlamaya yakın diyelim, biz yetiştirmeye çalışıyorduk pideleri falan. <chuckles>
He he. Hı hı. Ne güzel. Ya, ne güzel aslında, gerçekten, çok güzel, eee, hani, anlattın. Şu an, hani, sanki o anı böyle, eee, yaşıyor gibi, eee, hissettirdin yani.
Hımm. <chuckles> Gerçekten mi?
Evet, evet. Yani, o çocukluk anıları zaten, eee, çok derinlerde bir yerde oluyor genelde insanın beyninde, herhâlde, değil mi? Yani, ö özellikle bir de, böyle koku duyusuyla birleşince daha da farklı, böyle, daha derinden hisler, böyle, kabarıyor sanki, eee, insanda.
Hı hı. Hı hı. Evet, bence de.
Eee, peki, başka ne var aklına gelen bunun dışında koku ve anılar deyince?
Eee, ben aynı zamanda bahçeli, ahşap, 8 odalı bir evde büyüdüm <chuckles> ve 2 katlı ve şey, eee evet, evet, büyüktü gerçekten. Evin alt kat mutfağında, işte, kış hazırlıkları yapılırdı babaannemle annem. Eee, bir yandan, işte, o böyle bazı sebzeleri, şey, bahçeli evde meyveleri, işte, kurutup, eee, o erik kurusu, kayısı kurusu, mesela, onların kokusunu unutamıyorum.
Hı hı. A, kocaman. Hı hı. Ha ha. <chuckles> A!
Onların çekirdeklerini, işte, kuruturduk, babaannem kuruturdu, biz çekirdeklerini kırıp bahçede yerdik falan. <chuckles> Bir de domates kokusunu unutamıyorum çünkü domatesiyle meşhur bir yerdi kaldığım yer. Eee, işte, çoban salatada, hani, o büyük, eee, Çanakkale domatesi tarzı domatesler oluyordu. Emm, hani, işte, soğan, biber, eee, salatalıkla, hâlbuki, çok as az malse malzemeyle yapılan bir salata ama oradaki domateslerle çocukluğumdaki çoban salataları bana çok, eee, lezzetli geliyordu. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Hımm. Ya o. Hı hı. Ne kadar, ne kadar güzel. Ya, aslında, ııı, hani, bit muhtemelen, eee, o zamanlar, herhâlde, daha böyle, eee, tarımın içine, işte, ne bileyim, çeşitli katkıların, ilaçların i girmediği zamanlar, muhtemelen. Dolayısıyla, eee, belki de, tamamen doğal yetişen bitkiler. Eee, o tarz bitkilerin de, gerçekten, özellikle domates gibi, eee, kokusu, ge eee, bir başka oluyor, yani, değil mi? Hani, onun, o şeyini, toprakla birlikte gelen o, ııı, kokusu, gerçekten, buram buram, yani, eee, ve ondan yapılan, dediğin gibi, yani, salatalar da, eee, yani, daha bir şey, gerçekten farklı. <giggles> Farklı.
Hı hı. Muhtemelen. Evet. Hı hı, hı hı. Çok doğru gerçekten. I hı. <chuckles> Evet, evet, evet, yani, bir de benim o, eee, salata, aslında, salatadan da ziyade, hani, o domatesleri, falan, annem bize toplatırdı, zaten kendi bahçemiz. Hani, emm, gi belki, oradaki o bahçeyi de, a anımsatıyor olabilir bana, o salata.
Hımm. Ya, evet ne güzel, ya, o zamanki, işte, belki, işte, kardeşinle birlikte geçirdiğin o zamanlar, eee, ailenin o zamanki hâli, hani, herkes daha küçük, daha genç. Eee, belki herkes hayatta ya da belki hâlen hayattalar bilmiyorum ama.
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı, hı hı. Babaannem e mi kaybettik ama annemle babam hayatta. Kardeşlerim de.
Hı hı. A, ne güzel. Ne güzel. Eee, peki, bundan sonra mesela bunların hepsi, işte, eee, şey güzel kokular, hani sana güzel anılar, sıcak anılar, eee, anımsatan, <chuckles> eee, çocukluğundan, çok eskiden, çok derinden gelen anılar ve, eee, kokular. Bunun dışında bir de, eee, olumsuz olarak niteleyebileceğini söylediğin, eee, kokular da vardı ya da sana olumsuz şeyleri anımsatan kokular. Onlar neler peki?
<chuckles> Eee, doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Yani, onlar, aslında yakın dönemde şey aklıma geliyor bu, işte, eee, Suriyelilere yardım, eee, sürecinde, eee, gerçekten bir şey, ııı, yardım kampanyalarına katılmıştım ben ya da etkinliklerine diyeyim. Aynı zamanda, eee, pardon, eee, Türkiye'deki deprem döneminde, en yakın tarihte yine, İspanya'da, aslında bu daha yakın bir anı. Eee, birçok, herkes işte kıyafetlerini, aaa, konsolosluğun önüne getirmişti. Duyurular yapıldı. Onların is içerisinden de, hani, böyle eliyoruz, işte, biz, eee, görevli, gönüllülük, eee, gönüllüydüm ben. Eee, işte bazı kutular, ııı, hazırlanıp, işte, eee, Türkiye'ye gönderildi. Eee, onların içinde bence çok ciddi şey kokusu vardı. Beklemiş kıyafet kokusu.
Hıı. Hı hı. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hıı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hee, anladım.
Evet, o biraz beni, böyle, kötü etkilemişti çünkü, hani, çok eski kıyafetlerini muhtemelen ya da beklemiş kıyafetlerini getirmişlerdi ama tabii ki herkesin tercihi buna bir şey diyemem. Hani, ııı, ya da hepsi öyle değildi kimisi de yeniydi ama bir kısmı o eski valizlerden onları çıkardığımız zamanki o koku açık havada olmamıza rağmen bana, böyle, mesela o koku şeyi hatırlatıyor
Hı hı. Ha ha.
işte, o yardımı, belki, işte, bir parça çaresizlik hissini, çaresizlik kelimesi abartılı oldu ama, hani, emm
Hımm, anladım. Yani, senin için çaresizlik değil ama sonuçta, eee, işin ucunda bir çaresizlik var, büyük bir çaresizlik.
Evet, aslında, evet, evet. Eee, belki ü hüzün, acı, evet, bu koku bende mesela bunu çağrıştırır, o aklıma geldi. <chuckles>
Iıı, doğru, yani. Hı hı. Anladım, anladım. Ya, evet, eee, bu bahsettiğin koku da aslında çok belirgin bir koku denebilir. Yani, o beklemiş kıyafet, beklemiş, hani, tekstil, <chuckles> eee, nevresim, dolap kokar, böyle, buram buram sanki, değil mi? Eee, naftalin kokar, evet. Ya evet, düşündüğün zaman aslında, hani, insanlar yardım ellerini uzatıyorlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Emm, ama, eee, bir yandan da muhtemelen çoğu insan ya, tabii, hani, genelleme yapmak da yanlış ama insanların bir kısmı diyelim ya da, eee, zaten kullanmadıkları uzun zamandır belki de kenarda duran belki de yıllarca giymedikleri şeyleri paylaşıyorlar. Hani, sen biraz daha bu noktada şey, iii, hassas yaklaşıyorsun gibi sanki biraz da olsa tamam yardım ediliyor ama, eee, belki, iii, belki de, hani, bir yıkasanız da mı göndersiniz gibi <chuckles> düşündün herhâlde, değil mi? Sanki böyle gibi geldi bana.
Hı hı. Doğru, he he, naftalin n eee, gibi. <chuckles> I hı. Evet, hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Ya, evet. Biraz öyle düşündüm ama dediğim gibi, hani, bunu, ımm, eleştirmek, hani, pek de bana düşen bir şey değil, insanların gönlünden öyle kopmuş, bir de kirli kıyafet yoktu aslında oradaki olay bence beklemişliğin, bir de benim burnum iyi koku aldığı için başkaları benim kadar ben neredeyse maske taktım, hani, açık havada. Biraz ben hassasım galiba, hani, rahatsız etmişti ama, iii, öyle kirli lekeli kıyafetlerdi de diyemem açıkçası, biraz beklemişlik kokusu vardı, ilginç bir şeydi o, o anda.
Hı hı. He, anladım. A! O derece. Hı hı. Ya, evet. Evet, evet anlıyorum ne demeye çalıştığını. Eee, kesinlikle, yani, sonuçta bir acil bir durum var orada ortamda ve, eee, diğer tarafta insanlar, hani, can derdinde ve onlara yardım edilmeye çalışılıyor. Çok da önemli bir detay olmayabilir gerçekten.
Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı.
Hani, ama yine de bir şey noktası da var, yani, tamamen, hani, pat ko konuyu kapatmamak için, o kapıyı kapatmamak için, böyle, hani, insan sanki, eee, şeyi bekliyor gibi değil mi? S eee, o kıyafeti insan kendisi nasıl giyiyorsa başkasına verdiği zaman da o özenle aslında hazırlayıp, eee, vermesi gerektiğini düşünüyor gibi. Güzel
<chuckles> I hı. Tabii. Hı hı. Yani, evet, aslında o dönemde Türkiye'den de sürekli çağrılar yapılıyordu. Bu Haluk Levent ve ekibi özellikle. İşte, "Çok eski kıyafetlerinizi ya da giymediğiniz bir gece elbisesi Ne alaka? Hani, böyle şeyler yollamayın." diye. Emm, hani, "Daha ihtiyaca yönelik hatta gerekirse sadece, hani, para iletin, hani, burada ihtiyaca göre o alışverişler sıfır, yeni şeyler alınır." diye. E, tabii bunları, hani, da bu duyuruları kimseye ulaştıramadan bir şey, eee, paylaşmış konsolosluk ve anında herkes, işte, a bir sıfırdan bir şey almaya zaman dahi ayırmadan, belki bunu düşünmeden evinde ne varsa, hani, getirmişler. Öyleydi, yani.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Doğru. Evet, olabilir. Tam da böyle Olabilir, olabilir haklısın. Eee, peki şeyi merak ettim şimdi de. Eee, anladığım kadarıyla Türkiye değil yurt dışında yaşıyorsun sanki, hı hı. Eee, peki mesela, hani, senin yaşadığın yerde, böyle, eee, herhâlde Türkiye'deki yiyecekleri, içecekleri veya ne bileyim, eee, çeşitli gıdaları, eee, eskisi gibi bulamıyorsundur istediğin zaman. O noktada mesela, hani, sokakta yürürken veya ne bileyim bir arkadaşını ziyarete gittiğinde veya, işte, eee, herhangi bir rastgele bir durumda sana eskiden yaşadığın, yani, memleketini anımsatan kokular denk geliyor mu arada? Böyle bir anın var mı?
Neyi? Hı hı, evet, evet. I hı. Evet, ha ha. Bulamıyorum tabii. I hı. Eee hı hı. Ya, şöyle, denk geldi aslında. Eee, burada Plaza Mayor, ııı, isimli bir, işte, meydan var. Madrid'deyim ben ve burada, eee, enteresan bir şekilde <clears throat> kalamar <clears throat> pardon kalamar
Hı hı. Hı hı.
eee tava ile yapılan, yani, bildiğimiz bizim, emm, işte, kızartma olan kalamarı ekmek arası yapıyorlar. Çok ilginç. Yani, bizim şeyle sanki o Kızılkayalar'daki ıslak hamburger yeme kültürü gibi bir şey düşün ve bunu da çok küçük bir alandaki birkaç yer yapıyor. Oradaki küçük, işte, emm, bar değil ama, böyle, bira da içilebilen birahane mi diyeyim? Hani, o tarz. Eee, çok merkezi burası. Oralarda 5-6 yerde bulunuyor ve o kalamar mesela tamamen benim, işte, Türkiye'de yediğim kalamar. Sokak lezzeti olmasa da, hani, eee, balıkçılarda yediğimiz biş lezzet olsa da aynısını ekmeğin içerisinde, işte, biraz tarator sosla, eee, ekmek arası yiyorlar. Çok ilginç ve Türkiye'yi de bir parça en azından çağrıştıran bir yiyecek olarak kokusuyla
Ha ha. A, tamam. Hı hı. Hı hı. Ha, anladım. Hı hı. Ha ha. <chuckles> Anladım, anladım. <chuckles> Güzel. O zaman o, yani, o yemeği yapan yerler diyelim, bu küçük, eee, lokantalar diyelim hadi. Lokanta gibi değil ama anladım ama, eee, yine de oz onlar senin, eee, sana Türkiye'yi çağrıştıran, koku ile Türkiye'yi çağrıştıran, eee, 1 nokta, belki de tek nokta hatta. <chuckles>
Bunu söyleyebilirim. <chuckles> Evet. <chuckles> I hı. Doğru, evet, evet. Gerçekten de öyle. <chuckles>
Güzel. Ya, böyle bir şey olması da güzel yine. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Peki, eee, şimdi koku ile ilgili konuştuğumuz için şeyi soracağım. Böyle, şimdi, hani, insanların kullandıkları bazen parfümler oluyor. Hani, herkes kullanmıyor ama, eee, o parfümler de sanki, eee, o insanlarla özdeşleşiyor gibi geliyor bana. Eee, sen de böyle düşünüyor musun? Mesela, eee, ne bileyim çevrende, yakın çevrende, işte, eee, birinin kullandığı parfüm vardır yıllarca ve o parfümü başka birinde duyduğun zaman da sanki o insan, böyle, gelir. Var mı böyle hatırladığın aklına gelen bir durum?
I hı. Hı hı. Haklısın. I hı. <chuckles> Eee, var aslında. Şöyle bir şey var, eee, kız kardeşimin kullandığı bir koku vardı. Ben de, aaa, işte, bir yerde alışveriş yapıyorum, çok ciddi şekilde indirime girmiş. Hani, ben başka parfümlerim var ama, hani, "1 tane de bu, böyle, alsam mı?" diye elim gider gibi oldu, hani, bildik bir koku gibi geldi. Eee, hoşuma da giden bir koku daha doğrusu. Ama direkt mesela geri durdum. "Ya" dedim, "...bunu kardeşim çok uzunca bir süre kullanmıştı. Ama bu onu, hani, şey yapıyor, yansıtıyor." hani, diye uzak durmuştum, almamıştım. Onun gibi bir şeylerden bahsediyorsan, evet, bence de kokular kişilerle özdeşleşiyor. İ her koku her tende farklı duruyor.
Ha ha. Hımm, ne güzel. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet, evet. Doğru, doğru. Herkesin kendine has bir kokusu da var ve, eee, o parfüm de, hani, uzun bir süre kullanılırsa bir kişi tarafından, onunla dediğin gibi özdeşleşiyor. Hani, onun kimliğinin bir parçası gibi olmaya başlıyor, fiziksel kimliğinin diyelim.
Emm. Öyle. I hı. Evet, kesinlikle. Bu arada evler bile bir insanların kendine ait bir kokusunu barındırır.
Evet, evet. Kesinlikle haklısın, değil mi? Mesela, şu an sen düşünsen o, eee, 2 katlı ahşap evi, hani, oranın kokusunu hayal etmeye çalışsan. Hayal edebiliyor musun mesela, şu anda geliyor mu koku burnuna?
Yani, hı hı. Bilmiyorum. <chuckles> Evet, direkt burnuma geldi, o ahşabın kokusu, evin kokusu, yani, şu anda hissediyorum düşününce hatırlayabiliyorum. <chuckles>
<chuckles> Ne güzel. Evet. O koku peki, mesela, eee, sende ilk başta hangi insanı canlandırıyor gözünde? Kimi getiriyor aklına?
I hı. Babaannem, çünkü ev zaten babaannemindi, biz onunla yaşıyorduk. <chuckles>
Hı hı. Ha. Anladım. O ev o zaman, o koku babaanne kokusu aynı zamanda. Bir nevi seni
Tabii. Hepimizi barındırıyordu ama, eee, daha çok babaannemi tabii ki.
Hı hı. Ya, ne güzel. Ya, çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Yani, iii, kokuların aslında ne kadar farklı yönleri olduğunu anladım ben de senin sayende. Eee, farklı bakış açıları kattın bana da. Çok teşekkür ediyorum.
<giggles> Evet. <chuckles> Ben de teşekkür ederim. Benim için de ilginç bir sohbet oldu, eee, çok da keyif aldım, eh, <chuckles> gerçekten.
<chuckles> Görüşmek üzere.
Görüşürüz, kendine iyi bak.